Mmm, sebenarnya lebih ke ini sih Kak, aku tuh terkesannya agak dramatis dikit. <laughs> Jadi iya iya, terus?
Oke, oh pengaruh ini tadi kali, pengaruh apa namanya, suka Korea itu tadi barangkali gitu, karena sering nonton drakor gitu kan?
<laughs> waduh jadi jadi ini ya, <chuckles> waduh, eee, ini sih Kak mungkin lebih ke apa ya, eee, mungkin, iya mungkin ini balik ke pribadi masing-masing sebenarnya Kak, karena aku orangnya juga, eee, kadang overthinking-an gitu ya, suka mungkin berlebihan, kadang cemas. Nah mungkin hal-hal itu sih yang, yang bikin tapi dia paham aku, dan dia selalu bilang nggak apa-apa, pokoknya apapun yang kamu rasain langsung bilang aja daripada hal itu tuh ganggu kamu terlalu lama kata dia. Jadi jadi gini Kak, bedanya adalah aku tuh tipe orangnya nggak enakan pokoknya aku kan orang orang Jawa, yang mana memang kata orang-orang, orang Jawa itu tipenya nggak enakan, gitu kan. Apalagi aku berasal dari salah satu kota yang emang emang itu tuh nggak enakan gitu loh, eee, apanya namanya, terkenal nggak enakan orangnya kan. Nah terus, eee, dia itu tipe yang to the point, gitu Kak. Dan, memang iya di negara dia, eee, re katanya emang orangnya tuh rata-rata kayak gitu. Ngomong tuh ya, ya udah ngomong aja to the point, jangan nggak enakan. Iya benar, jangan nggak enakan gitu, pokoknya benar-benar dia itu lebih ke orangnya logis, kalau aku lebih ke feeling itu sih Kak paling yang membedakan, dan kadang kami ada enggak enaknya tuh ya, di hal-hal momen-momen kayak gitu gitu. Itu sih paling. <chuckles>
Mmm. Oke. Oke. <chuckles> Oke oke. Nggak enakan gitu ya? Oke oke. Oke. Oke. <chuckles> Apa adanya aja ya, gitu. Oke oke. Heeh. Oke-oke. <chuckles> Jadi, sebuah tantangan ya, kalau misalnya membangun hubungan dengan orang yang berbeda budaya dan kebiasaan sama sekali, kayak gitu ya? <chuckles>
Iya benar, tantangan banget itu, Kak.
Tapi kamu harus, ini ya, bisa menghadapinya, e mengatasinya, supaya hubungan itu berjalan, dengan semestinya kayak gitu ya? <chuckles> Oke deh, kalau gitu makasih banyak ya atas obrolannya, aku senang banget nih bisa ngobrol sama kamu. Mudah mudahan kita ketemu lagi ya di lain kesempatan.
Betul. Mmm.

Oke, wah ini menarik sih Kak, karena memang memang sih itu adalah salah satu perbedaannya tuh di situ. Jadi, eee, karena gini Kak, sebenarnya aku tuh udah tahu teori ya, teori bahwa, kalau orang luar, orang asing gitu kan, rata-rata dan apalagi yang di luar Asia ya, rata-rata mereka itu cenderung, eee, lebih, eee, apa ya, lebih menghargai privasi mereka sendiri. Mau sama pasangan, mau enggak. Jadi, kabar-kabaran tuh nggak harus yang tiap saat, nggak harus yang nge-chat dikit-dikit kayak udah makan belum, gitu kan enggak kan, memang, aku udah tahu dari lama Kak, tapi, eee, ketika aku menjalani nih, gitu kan, kebetulan, eee, orang di sekitarku maksudnya teman-temanku itu adalah tipe ya memang orang Indonesia pada umumnya, e cewek-cewek Indonesia pada umumnya yang yang harus video call tiap jam, terus, eee, pokoknya kalau kalau nggak dikabarin dikit pun berarti itu udah dibilang, selingkuh gitu Kak. Eee, mereka tuh tipe kayak gitu jadi, aku terpengaruh dengan hal itu. Apalagi waktu itu kan aku merantau ya di kota lain buat studi lanjut. Nah jadi, eee, teman aku tuh juga tinggalnya di rumah temanku, jadi kayak kita bareng-bareng gitu kan. Nah jadi tuh, eee, hal itu tuh benar-benar mempengaruhi aku ketika misalnya, eee, pasangan aku ini enggak bales aku atau apa tuh, mereka tuh pasti langsung langsung menghakimi gitu loh Kak, "Wah itu pasti ada cewek lain," gitu gitu tapi tapi enggak bercanda enggak bercanda Kak, dia mereka serius karena iya, karena karena memang di, apa ya, di kebiasaan mereka dan memang di lingkungan mereka, yang namanya kabar-kabaran apalagi LDR itu adalah hal yang penting, gitu. Nah, tapi Kak, dari situ aku belajar, memang aku pernah kayak nuntut waktu bukan nuntut ya, aku, eee, aku berusaha menyeimbangkan. Menyeimbangkan aku yang memang pengen dikabarin, karena tadi ya, eee, faktor lingkungan, eee, dan juga aku berusaha untuk ngasih dia itu ruang dan privasi gitu tapi tapi pada akhirnya ketika misalnya, eee, dia udah agak lama terus aku tuh kan jadi cemas karena teman-temanku kan Kak gitu. Nah itu aku iya. Nah aku tuh pernah sampai, eee, apa ya, mmm, kayak, se sebenarnya kayak ngas eee, minta kejelasan gitu tapi bagi dia itu kayak menyudutkan, dikiranya aku tuh, eee, nggak percaya lah, dikiranya aku, e ya itu kan privasi gitu loh, aku juga butuh ruang, kata dia gitu. Terus dia juga, eee, mencoba, e bilang kayak, "Kan kami" eee, "Kan kita kan juga beda zona waktu ya," gitu terus selain itu misalnya, "Aku baru pulang kerja kamu udah tidur. Terus, eee, kamu kamu bangun, aku" eh Kak apa iya, e pokoknya aku udah tidur dia dia baru kerja. Pokoknya kayak gitulah Kak, pokoknya beda gitu kan. Nah jadi, eee, kami harus bisa saling memahami satu sama lain soal itu, kayak gitu. Nah dari situ aku jadi jadi bisa belajar sih Kak, bahwa memang setiap orang bahkan aku sendiri pun Kak, aku tuh selalu butuh, eee, space selalu butuh, eee, stay, selalu butuh ruang gitu untuk diriku sendiri. Jadi, ya itu sih Kak.
Oke. Betul. Heeh. Heeh. Betul. Oke. <laughs> Iya iya. Oke. Heeh. Oke. <chuckles> Waduh. <chuckles> Y serius gitu ya? Heeh. Heeh. Oke oke. Heeh. Oke. Heeh. Oh iya iya, oke oke. Ya wajar sih, heeh. Oke oke. Oh, ya ya. Oke. Oh ya ya, betul. <chuckles> Tidur, kamu yang tidur. Oke. Iya iya, betul betul. Oke oke oke. Heeh. Oke. Oke oke.